Doğru olabilir, yani, tabii ki içinde çok fazla o, eee, utanç, a ayıplık, eee, o tür şeyler var ama, yani, kafanı böyle, olduğu gibi aktarmak o bile çok zor. Yani, şu an mesela şeffaf olmak takdir edilen bir şey değil. Ben insanların çok şeffaf olmasını istiyorum. Böyle, u tuhaf olsa bile ortam umurumda değil. Yani, yeter ki biraz daha şeffaf olun çünkü gerçekten çok zorlanıyorum, yani, küçük küçük ipuçları takip etmekten, yapamıyorum, yani, çünkü. Eee, beni de çok rahatsız hissettiriyor. O yüzden böyle, emm, <clicks tongue> dobra deniyor ya, dobra insanlardan çok hoşlanıyorum çünkü beni çok rahat hissettiriyorlar. Mesela ben bir şeyimden rahatsız oluyorsa direkt söyler bana. O benim çok hoşuma gider ama bir insan benim çevremde böyle, çok şeyse, çok dikkatliyse, böyle, çok, emm, eee, çekingen veya şeyse, eee, iyi görünmeye çalışıyorsa veya böyle, eee, beni bir şekilde rahatsız etmemeye, üzmemeye çalışıyorsa çok üzer ve çok rahatsız eder beni. <chuckles> O yüzden, eee, bilmiyorum. Olduğu gibi göstermesi çok daha kolay bir şey bence ama toplum olarak böyle bir şey yapmasının bir sebebi var herhâlde, onu da çözeceğim artık bilmiyorum.
Hı hı. Hı hı. Hıı, hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. <giggles> Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Anladım. Bilmiyorum, çözebilir miyiz ama sanki, ımm, bu uzun yıllar sürecek gibi geliyor bana. İşte, bizim öğrendiğimiz şeyler, biz çocuklarımıza ne kadar öğretmemeye çalışsak da acaba onlar bundan etkileniyorlar mı? Bilmiyorum. Hani, me ben mesela çocuklarımın kendilerini daha rahat ifade etmelerini istiyorum. Tamam, şu an yurt dışında büyüyorlar, bunun bir etkisi belki olabilir. Eee, çünkü şu an bile bazen görüyorum, düşündüklerini çok rahat, hani, çocuk oldukları için de aynı zamanda bu böyle, rahat bir şekilde ifade ediyorlar ama, işte, hani, o o ayıp duygusunu onlara çok yüklemek istemiyorum. Tabii ki bir şeyleri ölçerek konuşmaları lazım. Hani, toplum içinde gerçekten konuşulacak şey var, konuşulmayacak şey var. Bunun bilincinde olsunlar ama gene de düşüncelerini söylemekten benim gibi çekinsinler istemiyorum. Açık açık konuşsunlar istiyorum. Hani, ben bu konuda çekindiğim için biliyorum kendimden. Onların çekinmelerini mesela hiç istemiyorum.
Doğru. Doğru. Hıı. Ne güzel, evet. Tabii. Tabii, onun da sebebi var. Evet. Kesinlikle, tabii ki. Evet. Evet.

Ya, mesela geçenlerde, eee, şirketin, işte, CEO'suyla bir, böyle, ayaküstü bir şeyler konuşuyorduk. O ve eşi, onlar, böyle, ikisi de partner, eee, si ikisi de şey, yönetici. Eee, bir şey sordular. Bence çok ben de çok net bir cevap verdim. <chuckles> Adam, böyle, omzuma 1 tane yumruk attı ve çok hoşuna gitti ama, böyle, açıkça söylemem Şeyden bahsetti, şey diyordu: "Bizim bu uygulamanın en, eee, büyük rakibi kim biliyor musun?" Dedim ki: "Evet, Excel galiba." "Evet." dedi. "Acaba neden?" dedi. Dedim ki: "Yaşlılar yüzünden." O da, böyle, alındı. Sonra güldü, dedi ki: "Bana mı söyledin?" Dedim: "Yok hayır. Aksine, yani, <chuckles> ben ciddiyim." Yani, aslında o demek istediğimi söyledim yani, eee, yaşça aynen, "Yaşça büyük insanlar şu an daha çok onu kullanıyor ve değiştirmek istemiyorlar." dedim. Eee, adam bir şaşırdı, sonra b hoşuna gitti. Çünkü herhâlde, böyle, genç çalışanlarından hiç kimse, böyle, onda düzgün konuşmuyor. Böyle, çok şey yapıp çok mesafeli davranıyorlar. Mesela, adam gerçekten onu hissettim. Adam, çok şey hissetti. Bir anda böyle böyle, bro gibi davrandı bana. Hoşuma gitti. Ben de o da şey, o da rahat hissetti, ya. Aynen. Aynen. <chuckles> Ama alındı bir an. Dedim ki: "Yo, yo, seni kastetmedim. Sen bariz, eee, kendi işini yapıyorsun, yani, Excel dışında." Iıı, ama, ııı, şey çok var, değil mi? Böyle, kademe, sınıf ve, eee, hiyerarşi galiba bundan bunlardan dolayı böyle bir, eee, zorluğu var. Hı hı.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> A, ne güzel. Hı hı. <chuckles> <chuckles> Kullandıkları şeyi değiştirmek istememelerinden, değil mi aslında? Hı hı. <chuckles> Hee, anladım. Evet. O samimiyeti yakaladın, yani, onda. <chuckles> <chuckles> Güzel. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Tabii, tabii. Özellikle, yani, bir CEO'ya karşı, değil mi, düşününce insanlar genelde, böyle, hani, eee, fikirlerini beyan ederken çekiniyorlar maalesef. "Hoşuna gitmeyecek bir şey söylersek" hani, iş kaybetme endişesi olabilir, belki bunu etkileyen. Ya da onun gözünde, böyle, eee, olumsuz bir yargı oluşturmamak için, "Acaba söylediğim şeyi" Evet, bundan, evet, aslında toplulukta da, değil mi, yargıdan korktuğumuz için. Buna genel isim vermemiz gerekirse: Yargı. <chuckles>
I. Kesinlikle, aynen. Yargı, aynen, yargıdan çok korkuluyor galiba. Hı hı, doğru, doğru. Aslında çok iyi bir noktaya de değindik. Bo şimdiye kadar böyle net aklımda değildi ama şu an daha, eee, bariz. Yani, insanlar, evet, ben olmaktan biraz korkuyor. Çünkü, eee, çok çıplak hissettiriyor onlara, yani. Aynen. Yani hedef hedef tahtası gibi görünüyorsun. Ama öyle de olmamak gerekiyor, yani, biraz daha rahat olmak gerekiyor. Çünkü hepimiz aslında
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Ç Yargılanmaktan korkuyor. Evet. Hı hı. Umarım, işte, toplumlar da birbirlerine daha fazla saygı çerçevesinde dinlerler.
Umarım.